Alors tu vois, je voulais te parler de quelque chose.
Ah oui?
Donc j'habite à l'étranger
D'accord.
et heu, donc je fais partie on va dire d'un petit groupe, heu, un petit groupe d'amis qui s'est, heu heu, c'est aussi, hem, en fait, heu, par rapport au travail de mon mari donc on est un petit groupe d'amis, il y a les les collègues de mon mari aussi.
D'accord. OK. À l'é à l'étranger, c'est ça?
À l'étranger, ouais, ouais, donc, heu, heu, donc ça fait 1 an que je fais partie de ce groupe-là
Oui, OK. D'accord.
Et en fait, heu, ça fait quelque temps que je me sens un peu, heu, éjectée, heu, du groupe.
Ah mince, pourquoi?
En fait, on a si tu veux, on a ce groupe-là donc avec les collègues de travail mais à côté de ça, on a un groupe qu'on s'est fait entre filles. On est des femmes, en fait, des femmes des de ceux qui travaillent.
Mmh mh. D'accord, OK. Ouais. D'accord, OK.
Donc, heu, moi, heu, depuis que j'ai trouvé un travail dans une école.
Oui.
Donc effectivement je travaille, heu, toute la journée mais je suis disponible, tu vois, les après-midi parce que, beh comme je suis à l'étranger, heu, on le le à 13:00, heu, on a fini j'ai fini de travailler donc je rentre chez moi.
D'accord, ouais. Je vois.
Donc, je m'occupe des enfants et tout et après, tout bah, avec les enfants on va, heu, on va donc, dehors on a une grande, hem, heu, si tu veux un grand jardin avec une piscine qu'on partage, heu tous les gens qui font partie, en fait, heu, de de du travail de mon mari peuvent aller dans cet endroit là
D'accord, ouais, en fait, le logement est est fourni par l'entreprise, c'est ça?
à la piscine dans le jardin. Le le voilà, tout à fait, le logement est fourni par par cette entreprise, on habite, on est tous, heu, voilà on est tous là. Donc on est tous, plus ou moins, on est t on est voisin, en fait. Il y a certaines personnes qui habitent en dehors mais on est on est voisins.
OK. D'accord, ouais, ouais, bah, ça crée, heu, ouais un p une une petite communauté, en fait, qui est centrée sur le travail, heu, de ton mari, c'est ça?
Voilà. Voilà, en fait, les personnes qui habitent, heu, en dehors, comme elles travaillent, heu, à cet endroit là parce qu'en fait, c'est en même temps enfin il y a le travail et là, le logement.
D'accord, OK.
Donc, heu, elles viennent, heu, elles sont tous les jours, heu, ici.
OK.
Donc, heu, là ça fait quelque temps que je me sens, tu vois, un petit peu toute seule. Parce qu'avant, on avait l'habitude après, heu, mon travail et dans l'après-midi de se retrouver, heu, à la piscine dans le jardin et cetera, quoi. De se faire des trucs entre nous et là, ça fait quelque temps que, bah, heu, bah, elles y sont plus.
Mmh mh. Ouais. Ah mince, OK. Toutes, heu, toutes d'un coup?
Bah, en fait, heu, on est on est dans notre petit groupe, on est 4.
OK.
Donc il y en a 2, bah, qui viennent plus. Et donc je me retrouve qu'avec 1, heu, 1 copine.
D'accord, OK, et tu tu leur as parlé? Tu sais pourquoi est-ce qu'elles ne viennent plus, heu, les 2 qui ne viennent plus?
Bah, écoute, heu, j'ai essayé de leur en parler, heu heu, mais elles bottent en touche, en fait.
OK, elles es elles esquivent la conversation, en fait.
Elles veulent pas me parler. Ouais, elles esquivent. Heu, la dernière fois, heu, j'ai vu une des personnes, je lui ai demandé: «Ah, heu, tu as tu as 2 minutes qu'on discute un peu? Parce qu'en ce moment, heu heu, je me sens un peu, heu, je me sens pas bien là. Heu, qu'est-ce qui se passe entre nous, heu?» et en fait, elle m'a dit: «Non, non, non, j'ai pas le temps, je dois rentrer, heu, je dois aller m'occuper des enfants, j'ai pas le temps de rester». OK, d'accord OK, d'accord et heu
Mmh mh. OK. Et ça, c'était il y a combien de temps?
Ça, c'était il y a à peu près, heu, 3 semaines.
D'accord, OK.
Donc, heu, donc ça commence à me peser parce que, tu vois, elles ont organisé toutes les 2, là, heu, elles ont organisé des choses sans m'inviter.
D'accord, juste toutes les 2?
Alors. Non, elles ont invité plein d'autres personnes, que je connais! Parce que, bah, du coup, bah, on fait partie du même voisinage, tu vois? Même s'il y a, comme je te disais, des personnes qui habitent un peu en dehors.
Ah waouh! Mmh mh.
Donc on fait c'est vraiment le point où on se retrouve tous. Heu, c'est, beh, la piscine, le jardin, où c'est super grand, quoi.
Ouais, OK, c'est c'est bizarre, heu, cette situation-là et et celle qui vient toujours, heu, tu lui en as parlé?
Bah, elle sait pas. Elle aussi, elle s'étonne, mais elle, elle est invitée aussi à ces autres, heu, aux autres trucs. Il y a que moi, en fait, qui suis pas invitée.
D'accord. OK, waouh, c'est c'est étrange tout ça, heu, et heu, et et tu as pas eu d'éléments de la part de d'autres personnes qui pourraient expliquer ce qui s'est passé? Ou est-ce que toi, tu as une idée peut-être?
Donc heu Bah je sais pas. Franchement, je sais pas, j'en ai aucune idée.
D'accord.
Vraiment, je sais pas du tout, j'en ai aucune idée, mais le fait, tu vois, de de me sentir exclue, bah, surtout, bah, on m'invite pas, en fait, quoi. On m'invite plus et même c'est à tou c'est et c'est pas que des trucs qui se dé qui se passent avec, hem, qui se déroulent avec, heu, qu'entre filles. C'est aussi des des des des événements qui se déroulent avec, beh beh, les maris, heu, bah, il, heu, je suis la seule à ne pas être invitée.
Mmh. Ouais. D'accord et et ton mari, lui, il est invité?
Bah pas du tout, lui non plus.
Ah OK, et et lui, il a pas une idée, heu, vous en avez parlé tous les 2?
Non, non, non, mais même mes enfants, ils ne sont pas invités. À le à des événements que d'autres enfants organisent. Vraiment, on se sent la famille exclue.
Bien. Waouh! C'est étrange cette situation, heu, et ça peut pas être quelque chose au niveau professionnel de ton mari qui explique ça, heu?
Ouais, ouais. Non, non, non parce qu'il s'entend super bien avec tout le monde et justement il y a le chef de mon mari, en fait, il y a q un barbecue qui est organisé dans pas longt pas longtemps.
Mmh mh.
Tu vois donc, heu heu, beh, heu, chez nous, quoi, en fait
Mouais, enfin, quand tu dis chez vous, tu veux dire, heu, dans votre maison à vous ou dans le cette espèce de lotissement, heu?
et heu Dans ouais, dans dans dans dans cet, heu, dans cet endroit, en fait.
D'accord.
Ouais, c'est un genre de caserne si tu veux, en fait.
D'accord, OK.
Donc il y a, heu, il y a un barbecue qui est organisé que ces femmes ont organisé donc c'est dans 2 semaines, pour fêter l'anniversaire de je sais plus qui
Mmh mh.
et donc on nous, on est pas invité. Du coup, ma copine aussi, beh en fait, elle est plus invitée.
Ah waouh! Ah oui, OK d'accord.
Donc là, elle était invitée avant mais à cet événement là, elle, elle n'est pas invitée et du coup le chef de mon mari a dit: «Bah je suis pas d'accord, il se passe quelque chose donc, heu, moi, je viendrai pas non plus».
D'accord, OK.
Donc ça commence, tu vois? Il commence à y avoir des histoires.
Ah oui, ça commence à prendre de l'ampleur, ouais.
Ça commence à prendre un peu d'ampleur et heu, voilà c'est moi je comprends pas du tout, je sais pas ce que je dois faire, heu, du coup mes enfants aussi, heu, tu vois? Elles ont fêté Halloween
Mmh mh.
heu, en fait, il y a quelqu'un d'autre, c'est une autre personne, qui a fêté Halloween, heu, chez elle. Elle a invité tous les enfants, heu, qu'elle connaissait. Enfin tous les enfants, bah bah, de de de nous, en fait, de de de cette caserne là, quoi
D'accord. Ouais. De la caserne, ouais.
sauf les miens.
C'est fou quand même, heu, pour les enfants, quoi, heu, enfin je veux dire, heu, entre adultes, heu, à la limite, heu et encore, c'est déjà vraiment pas sympa mais, heu, les enfants, on les laisse en dehors de ça, quoi!
C'est horrible. Bah, c'est horrible, sur bah, ouais, surtout que mes enfants, ils se sont posé la question. «Mais pourquoi nous on n'y va pas?» Bah bah, je sais pas. Bah, parce que vous êtes pas invités, quoi.
Oh non, c'est oh c'est terrible hein.
Donc voilà.
Oh c'est c'est terrible, tu tu me fends le coeur, heu, à me à me raconter ça là.
Ouais. Ouais mais moi aussi vraiment ça me <blows air> et donc voilà, je sais pas quoi faire. Mouais. Mais là, je sais pas quoi faire. Vraiment.
Je comprends, ça te pèse, hein? D'accord. OK et et ces 2 ces 2 personnes, parce que j'ai l'impression que de ce que tu me dis que ces 2 personnes-là, elles mènent un peu la barque dans le sens d'un point de vue, heu, organisation, c'est souvent elles qui sont impliquées dans, heu, dans ce genre de choses-là?
Complètement. Ah mais, heu, ah mais complètement. Complètement. En fait, si tu veux ces 2 personnes-là, elles gèrent des groupes de de femmes, de de toute la caserne.
Mmh. Mmh mh.
Et c'est elles en fait, qui font la pluie et le beau temps j'ai l'impression, tu vois? C'est elles qui organisent plein de choses, tout se t tout se déroule autour d'elles, heu, elles sont bien vues par tout le monde. Ah et machine par-ci et machine par-là, heu, du coup, tu te dis: «OK, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi?»
Ouais. Mmh mh. D'accord, ouais. Je crois que je vois un peu le genre de situation c'est, heu retour au lycée un peu, heu, c'est les 2 filles cool, heu, qui qui veulent absolument mener la barque, heu, comme bon leur semble et heu.
Ah, mais complètement! Ah mais et vraiment, quoi! Tu sais les filles populaires, heu, des séries de d'américaines, en fait, c'est tout à fait ça, on est là-dedans, quoi! Donc moi le truc moi ce que je me dis, c'est qu'en fait, moi je suis pas un mouton, et les 2 filles, elles ont essayé, en fait, de me montrer contre d'autres personnes.
Oui, je vois très bien, ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Elles ont essayé de te monter contre d'autres personnes?
Ouais. Elles ont essayé de me monter contre d'autres personnes. Donc, en fait
De quoi? Quand vous étiez, heu, quand vous retrouviez, heu, toutes les 4 par exemple, elles essayaient de
Ouais! Ouais, ouais. Tu vois elle elle est comme ci, elle est comme ça, de ses dépits. Et moi, en fait, j'aime pas les critiques, j'aime pas critiquer les autres
lancer des pics sur d'autres gens? Ah oui, d'accord ouais et tu as pas mordu et du coup, ça se retourne contre toi?
Bah, j'ai l'impression, en fait. Moi j'ai pas critiqué les autres et surtout qu'il y a une de ces filles qui s'est disputée avec, heu, donc une personne, heu, voilà une de ces personnes et heu, elle a commencé à me dire: «Oh tu vois et pourquoi toi tu lui dis bonjour à c'est à à à à c à elle quoi?» Beh moi, parce qu'à moi elle m'a rien fait.
Mmh mh. Ah oui, heu, OK. Mmh mh. Ouais.
Heu, tu t'es disputée, mais elle s'est disputée dans le cadre du travail parce qu'elle elle travaille tu vois, dans la caserne. Tu t'es disputée dans le cadre du travail, moi ça me concerne pas, en fait. Je vais pas ne pas lui dire bonjour parce que vous êtes pas d'accord, heu, de la façon votre trav façon de travailler. Donc moi, j'ai je suis pas, hem tu vois je tu vois le je suis pas un mouton, en fait.
Ouais. Mmh mh. Ouais non, mais je vois très bien, ouais. Ouais. Bah, après c'est très classique ça, heu, quand tu quand tu es entouré de gens enfin quand tu passes du temps avec des gens, que tu entends, heu, dire du mal des autres dans leur dos. Heu, en en général, heu, c'est quelque chose qu'ils vont répéter, heu, auprès de enfin, je veux dire quelque chose qu'ils vont reproduire, heu, envers toi dès que tu vas pas aller dans leur sens donc, heu, donc malheureusement, ça m'étonne pas trop cette situation et je pense que tu déjà que, heu, tu as fait quelque chose de qui est et courageux et heu, de d'humain, heu, de ne pas, heu, de ne pas avoir de ne pas être rentrée dans leur jeu, en fait, quand tu étais, heu, encore dans dans leur petit cercle, heu, «privilégié» entre guillemets, et et je pense que c'est une bonne chose de bah, de pas céder à la pression parce que, heu, un jour ou l'autre ces gens là, heu, i ils sont démasqués, heu, parce que, heu. Aujour i i il y a quelque temps, c'était d'autres, heu, d'autres femmes, heu, là que tu as mentionné tout à l'heure. Aujourd'hui c'est toi et heu heu, ton amie, heu, avec qui vous vous retrouviez, heu, dans dans l'espace, heu, commun et heu, le dans 1 mois ça sera une autre personne donc, heu, le l'un jou un jour ou l'autre les masques vont tomber quoi.
Mouais. Ouais. Ouais. Ouais merci. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais. Ben, ouais, oui, c'est ça, mmh. Ouais, oui, ben, j'espère en fait! J'espère que les masques vont tomber, heu. Mais du coup, qu tu me conseilles quoi? Qu'est-ce que je dois faire là par rapport à cet évènement? Heu, ce barbecue qui arrive là dans 2 semaines quoi.
Mmh mh. Bah, écoute je pense que, heu, avant tout, heu, la communication c'est toujours la clé. Heu, j'ai bien compris que tu avais essayé et que, heu, elles heu, elles se b enfin, pas elles se braquent, mais elles sont fuyantes quoi. Heu, je pense qu'en parler c'est toujours la meilleure solution parce que, heu, d'un, heu, si si tu les approches, tu vois? Sans, hem, sans animosité, heu, peut-être que ça va les inciter à se poser des questions, à se remettre en question. Dans le sens où, heu, et bien, heu, elles ve elles d elles vont voir elles elles s elles le savent qu'elles te font du mal, elles le savent très bien, el elles en sont conscientes et si tu viens sans animosité et que, heu, tu sais, un petit peu candide en leur disant, heu: «Beh, je comprends pas, heu, moi je t'adore, heu, on on on on passe des super moments ensemble et cetera. Heu, tu tu m'as pas invité, heu, chez toi, heu, je comprends pas, est-ce que j'ai fait quelque chose pour te blesser?» Tu vois? Heu, de être candide et et aller vers l'autre c'est c'est peut-être une piste de résolution. Après, malheureusement, de ce que tu m'as dit, j'ai pas l'impression que ce soit des personnes, heu heu, comment dire, bienveillantes, malheureusement. Heu, mais en dans tous les cas je pense que, heu, tu as ta conscience pour toi, heu, tu tu as refusé de céder à à leur «pression» entre guillemets, heu, quand heu, quand elles voulaient mettre à l'écart quelqu'un d'autre donc je pense que, dans tous les cas, toi tu peux être à l'aise dans tes baskets et si je devais te donner un conseil ça serait, heu, bah, d'essayer d'aller vers elles et et d'essayer de résoudre le problème par la communication.
Mouais. Ouais. Ouais. Mmh mh. Peut-être. Ben, je pense ouais. Ouais. Ah ouais. Ah, ça me fait de la peine, hein. Mmh. Mmh. Mouais. Mmh mh. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Mmh mh, c'est ça. Mmh. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour tes conseils, je vais je vais faire ça.
Et c'est avec grand plaisir.